何ですかね、こう人が見てるっていうのがちょっとこう、凄いよもう、人に見られてるっていう気持ちが、こうオーバーパワーしちゃう感じなんですかね、こう。
はい。 うん、それもありますね。人に見られてるっていうのもあるし、失敗しないようにしなきゃとか
うん。 うん。
うん、なんか、ま、あとはなんかトラトラウマ的なというか、ああ、なんか人前でやらないといけないんだっていう、もうそれだけでちょっともう気持ちがもう落ちちゃうというか。
うん。 おお、なんかあれですかね、む過去にね、あの、何か人前で失敗してしまって、それでとかそういう感じではないんですか？
うーん。 はい。 う、うん。 ああ、ま、失敗に入るかどうかわかんないですけど、その小学校の時に、あの、前で何かしあの、前に立って何かを発表しないといけないっていう時に、声が出なくなったんですよね。
うん。 うん。 うん。 おお、はいはい、うん。
で、その時風邪だったのかな、風邪でもなかったのかわかんないですけど、とにかく声が出なくなっちゃって、で、小学校だから、ま、ね、男の子とかにからかわれたりとかっていうのが何日か続いて
うん。 うん。 うん。
うーん、なんかね、それがトラウマになっているなっていう気はします。